Qual foi o momento que mudou sua vida de verdade?
Olha, o momento que mudou a minha vida de verdade, foi na época que eu trabalhava, né, em um escritório. E eu trabalhei nesse escritório por 5 anos. E aí eu tentei, né, vim pros Estados Unidos várias vezes e aí o meu visto foi negado. E, na última tentativa que eu tinha feito, que eu que eu ainda estava trabalhando nesse escritório, né, e eu tive o visto negado. Eh, aquilo meio que virou uma chavinha na minha cabeça, tipo, ah, eu eu preciso sair desse lugar, eu preciso crescer de alguma forma, e e aqui onde eu trabalho eu não tenho essa oportunidade de crescer.
Hã. Ok. Tá. Sim. Boa, legal que você identificou isso aí.
Sim, e aí, eu saí do escritório, né, na época, hã, eu recebi muito pouco porque eu num tinha carteira assinada, e aí eu num tinha, eh, direito a seguro desemprego, FGTS, não tinha nada assim. E o que eu recebi eu fui e investi em um computador, em um notebook, né, porque eu queria muito começar a trabalhar por conta própria e trabalhar home office.
Ah sim, uhum. Sim. Legal. Tá isso vo isso faz quanto tempo? Quantos você tinha mais ou menos?
E. Hã, eu acho que eu tinha 25, por aí.
25, tá, daí você comprou um um um notebook você queria fazer não tinha uma ideia de um trabalho re remoto ainda, mas você queria fazer isso.
Não, é, eu queria fazer alguma coisa, assim, em casa mesmo, né? Porque eu estava meio cansada, assim, de ter que lidar com público, porque foram 5 anos lidando com público. E aí, a minha chefe ela trabalhava todos os dias no escritório também. E aí era <chuckles> uma encheção de saco assim, então eu eu não queria ter que lidar com isso de novo. Hã. E aí nessa época eu consegui uma vaga, né, pra trabalhar num curso de inglês online, de pra dar aulas de inglês. E foi aí que tudo começou, né. Eu conheci uma amiga nesse curso, eu comecei dar aula pra ela, ela me convidou pra ir visitar ela em Porto Alegre. E assim, a gente nunca tinha se visto, a gente só se conhecia pelo pelas aulas, né, que eu dava pra ela. E aí eu resolvi ir e comecei uma vida totalmente nova em Porto Alegre, né, me mudei e consegui o meu apartamento, consegui um trabalho melhor que era home office também. Até consegui chegar, assim, a realizar o meu sonho, que era de vim para os Estados Unidos. Então eu acho
Tá. Sim. Uhum. Sim, tá. Sim. Sim. Tá. Legal. Legal. Deixa eu te fazer uma perguntinha, desculpa. Eu achei por um segundo que você e bom, eu me confundi, você tentou o visto, foi negado, aí você se mudou de onde pra pra Porto Alegre?
Uhum. Eu me mu eu morava no Rio de Janeiro, e aí eu me mudei pra Porto Alegre.
Ah, tá tá. Tá, beleza, desculpa, manda ver.
Tá, e aí né, nesse ai logo que eu me mudei pra Porto Alegre eu consegui o emprego remoto, um apartamento, mas eu ia dizer que essa mudança, né, que mudou a minha vida de verdade. Eu acho que o primeiro passo, começou lá quando eu decidi que eu não queria mais, eh, trabalhar naquele escritório, eh E aí através dessa minha saída, né, que as coisas realmente começaram a mudar pra mim, e e agora morando nos Estados Unidos, né, que minha vida mudou completamente mesmo.
Legal. Isso, legal. Que jóia, que jóia. Que legal, e aí no Estados Unidos você continua trabalhando pra alguma empresa remotamente ou você fa faz outra coisa?
Não, eu também trabalho remoto aqui, hã, por enquanto é tô meio que um freelancer, né, trabalhando, né, co remoto, hã, por enquanto é isso. Eu estou aqui há pouco tempo também, tenho vontade de fazer uma faculdade, eh, na área de tecnologia pra conseguir também uma vaga, né, pra trabalhar remoto, pra poder ficar perto da minha família.
Uhum. Sim. Sim. Sim. Poxa, que legal, que jóia. Então foi uma mudança grande, primeiro ali ainda dentro do do Brasil mesmo, porém um uma saída do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, culturalmente também imagino que tenha sido, né, uma diferença grande né, drástica e também o É, e também o clima, né.
Foi. Uhum. Sim, bem diferente. Ah é, Porto Alegre é muito frio, o inverno de lá é muito frio, muito muito frio.
Sim. Sim, mas aí você se estabeleceu bem na cidade, pelo visto, né, você estava trabalhando, conseguiu seu apartamento. E e aí você passou quanto tempo em em Porto Alegre, antes de você migrar para o Estados Unidos?
Uhum. Sim. Eu fiquei, mais ou menos, 1 ano e meio. Eu fui para Porto Alegre em doi fevereiro de 2023, e aí eu vim para os Estados Unidos em setembro de 2024. Então quase 1 ano e meio, por aí. Não foi
Aham. Ah, tá. Tá, então fo não não levou muito tempo.
É, não demorou muito não. Não demorou muito, graças a Deus.
Que legal, que legal. Que joia. Mas assim, você at até aquele momento de Porto Alegre, você passou um ano e meio, que foi uma duração curta, né?
Sim.
Você achou que, eh, essa mudança te fez mais feliz? Te fez mais contente?
Ah, com certeza. Eu era muito presa, né, quando eu morava com os meus pais. Eu não tinha muito liberdade de fazer as coisas, era era muito contro eles eram muito controladores, superprotetores e tals. Então, pra mim foi assim um alívio, né, ter saído da casa deles, e ter começado morar sozinha. E aí eu co eu peguei um cachorrinho também pra ficar comigo. E e fo eu acho que foi dos melhores momentos, assim, da minha vida, quando eu pude morar sozinha. E eu também gostei muito de morar em Porto Alegre, assim, eu acho que é uma cidade bem bacana, com bastante coisa pra fazer. E e eu acho que eu cresci muito também, sabe, eu aprendi muito. Hã, amadureci bastante também nesse ponto, de ter que me virar, ter que fazer as minhas coisas, sem esperar minha mãe fazer. Então eu acho que foi fundamental, assim, sabe, esse período sozinha.
Hum. Sim. <laughs> Que legal. Uhum. Que legal. Uhum. Que joia, que legal. Que legal que você abraçou essa causa e e realmente, né, encarou essas mu essa mudança nova. Essas novas dinâmicas, né, de você, bom, agora eu tenho que fazer minha comida, eu tenho que lavar a minha roupa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar o meu aluguel.
Uhum. Sim.
Que legal, que legal. Mas sempre mas sempre indo em frente. Muito joia de ver essa essa evolução assim, muito legal.
Exatamente. É, é, eu sempre fui em frente mesmo. Tanto que depois que eu me mudei, né, eu fiz eu consegui fazer duas pós-graduações, eh, em Porto Alegre mesmo. Hã, e sempre investindo, assim, em conhecimento, né, porque eu quero muito trabalhar com a área na área de tecnologia. Então eu acho que o conhecimento nessa área tá sempre aumentando, né, sempre surge alguma coisa nova. É, é, então a gente precisa tá ficar atento, né, às mudanças.
Olha, que legal. Sim. Sempre mudando muito rápido, né. Sim, poxa que legal, você fez fez pós graduação, imagino que na área da tecnologia, né?
Uhum. Isso, isso, fiz dua uma foi na uma foi de contabilidade, né, porque era da área de porque eu estava tentando eu ia tentar trabalhar junto com a minha amiga, eh, que ela trabalha com sistema SAP e precisa é muita tecnologia, e e precisa, d precisava ter uma noção de contabilidade, né. E aí eu acabei fazendo essa pós em contabilidade e fiz uma de segurança de dados também.
Ah sim. Aham. Entendi. Que legal, poxa que jóia. E você agora você tá tentando quem sabe entrar numa faculdade nos Estados Unidos, aí pra fazer pra fazer uma pós-graduação? Ou vo ou aqui você tem que entrar pra fazer bacharelado de novo?
Sim. É, aqui eu vou ter que fazer um bacharelado de novo, né, porque eu fui eu me formei em recursos humanos, quando eu era bem mai mais novinha assim, então, eh, eu preciso fazer uma faculdade mesmo, sabe, do 0
Ah tá. Hum. Entendi. Tá.
então eu e aí eu também acho que aqui nos Estados Unidos vai ser bom assim, fo f estudar aqui, né. Eu acho que tem bastante credibilidade.
Sim, ainda tem, né? Então super legal, que bom, que legal. E aí você já tem a ideia de um de um plano, qual é o curso que você pretende cursar?
Uhum. Eu eu estava pensando em ciência de dados.
Uhum.
Hã, ou ciência da computação.
Ah legal, legal.
E tinha um outro que era ai, eu esqueci o nome.
Mas tudo tudo na
Sistema sistemas da informação.
Tá, eh, mas sã são variantes, né? Mas está tudo ali na na mesma, naquele naquele mesmo, eh, nicho, né. Que legal, puxa que joia. E aí, eh, você aí você depois de 1 ano e meio em Porto Alegre, finalmente conseguiu o visto, veio pra cá, o que que o que que passou pela tua cabeça naquele momento, conseguiu o visto vou para o Estados Unidos, agora ninguém me segura? Ou co como o que que passou? O que que você pensou?
Sim. Sim, sim, sim, sim. Uhum. Ai eu fiquei muito feliz, assim, no mo naquele momento, né, porque depois de tantas tentativas essa foi a me quando eu consegui foi a sexta tentativa e, sim, então, assim, foram 5 anos praticamente esperando, né, desde a minha primeira tentativa. Então foi um momento de muita alegria, e tals, e até mesmo eu acho que eu surpreendi pessoas que achavam que eu não seria capaz de conseguir, porque na época, né, hum, quando eu fui tentar o visto, o e eu já tinha tido alguns vistos negado, e eu resolvi que eu ia pra outra cidade tentar, morava no Rio de Janeiro, ia pra São Paulo tentar o visto de novo, e o meu pai ficou bem nervoso e disse pra mim assim, eh, "Tem tanta gente que tem dinheiro e não consegue, por que que você vai conseguir?" E
Ah caramba. Olha só. Aham. Tá. Uhum. Ah, poxa que pena que ele falou isso.
sim, e aí naquele dia eu fui mu na com muita expectativa de que eu ia conseguir, tipo, ia calar a boca dele, do que ele tinha dito, né, mas infelizmente foi negado, mas aí depois de de acho que 2 anos, mais ou menos, eu real eu consegui ter aprovado e hoje em dia ele se orgulha muito de eu ter conseguido, né, e de não ter desistido.
Aham. Sim, mas eu imagino que o que ele falou, não foi no sentido para te desmotivar mas acho que talvez venha mais de um lado de proteção, né? Só que só que talvez tenha saído talvez tenha saído errado, né. Pensou de um jeito e e verbalizou de outro, que acabou ficando, né, é.
Uhum. É, pode ser. Sim, talvez sim, talvez até pela questão do dinheiro também, né, porque cada tentativa era quase R$ 1.000,00, e e foi bem difícil, assim, ter que ficar gastando quase R$ 1.000,00 o tempo todo para conseguir para tentar o visto, eh, na verdade eu nem lembro como é que eu consegui o dinheiro pra ten pra tentar essas 4 tentativas. Porque eu trabalhava, ganhava 1 salário mínimo, eu acho que eu acabei juntando dinheiro, não consigo me lembrar o que que realmente aconteceu. Juntei o dinheiro para poder ir tirar o visto, né, então foi lá quase só dessas 4 tentativas uns R$ 4.000,00
Sim. Sim. Sim. Sim. Aham. Mas o legal é que você bateu de frente tantas vezes, era a tua meta, que era o que você queria que mudasse, né, era a tua meta de vida
Sim. Aham.
independente de comentário de de ninguém, ou ou não ter um suporte o apoio de quem, né, principalmente do teu pai, por mais que talvez ele tenha, eh, tenha vindo de uma de um sentimento de de cuidado, só que às vezes acontece, né, da gente verbalizar errado. Porém porém a mensagem, né, veio cruzada e mas mesmo assim você manteve, a a o teu norte, né, e
Sim, si Aham.
e essa meta e conseguiu. Depois de tanto tempo, e e e que nem o Zagallo: "eles vão ter que me engolir!".
Sim. Exatamente, exatamente isso. A minha mãe também não estava muito feliz não né, mas ela ainda ia comigo e tals. Só que hoje em dia ela, provavelmente ela não acreditava que eu fosse conseguir, e e hoje em dia ela fica meio de cara virada pra mim porque eu consegui, sabe? Eh, mas é isso aí, agora vão ter que engolir mesmo, fazer o quê?
Entendeu? <laughs> <laughs> Aham. Ah, tá. Pois é, pois é. E, mas o legal também que você falou que teu pai hoje tem orgulho de você, que joia! Que legal que ele viu, né, que você batalhou, quis, né, esse momento pra dar essa reviravolta na vida, e venceu.
Uhum. Sim, é verdade. Ele vive falando: "Nossa, você foi muito corajosa, porque isso não é pra qualquer um, não é qualquer pessoa que tem coragem, né, de mudar de país, viver uma cultura diferente, com outro idioma, com comidas diferente". E mas é, a gente vai se adaptando, né, no início realmente é difícil, eh, essa questão da adaptação, mas com o tempo a gente se vai se acostumando, né.
Uhum. Exatamente. Sim. Uhum. Exatamente, exatamente. Mas é mas é um tipo específico de pessoa pra fazer isso que você fez, pra mudar pra um outro país, não é pra qualquer um, teu pai está certo. É é um é um é uma mudança difícil e é uma adaptação difícil também, mas se você está com a mentalidade assim, eu te dou os meus parabéns e que tudo corra sempre muito certo.
Uhum. Ah, obrigada viu, muito obrigada. Eu gostei muito de falar com você e muito obrigada também por ter me escutado, eu espero que a gente se encontre mais vezes.
Claro, sem dúvida e até uma próxima vez. Boa sorte pra você. Tchau, tchau.
Obrigada. Tchau, tchau.